Eh sì, questo è un altro grosso, grosso, grosso problema. Perché eh-eh mh-mh-mh-mh-mh.
Cioè anche quello è ignorare il problema perché cioè vai sì?
È un po' No, è un po' come considerare il fatto che si è necessariamente malati. Ehm, cioè come se diventa una cosa ormai non lo so, mhmm, positiva il fatto che tu abbia qualche qualche mh.
Mh-mh. <chuckles> In America in America più o meno sì. Cioè se non sbaglio nelle università, nelle scuole per ogni cosa che tu hai diverso, tipo ricevi dei soldi. Cioè, esso, ehm, non so spiegarlo bene però, uhm, se non sbaglio tipo se hai l'ADHD ricevi un aiuto dallo Stato, se sei omosessuale ricevi un aiuto dallo Stato. Cioè non sto scherzando, me me l'ha detto mia cugina che è andata all'università. Quindi ogni volta che tu hai qualcosa che di diverso, cioè dalla da dal dal dalle persone, <sucks teeth> ehm, ti danno un aiuto economico. Quindi in America può anche essere che la gente voglia avere dei problemi mentali di salute, perché così ha un aiuto dallo Stato.
Mh-mh. Ah, bene. Ah. Ah. Mh-mh. Okay. Ah. Perfetto. No, questo onestamente non lo sapevo.
Adesso non so come si chiamano, pr hanno proprio un nome preciso questi aiuti, però va a influenzare secondo me anche lì.
Ehm Okay. Eh direi, direi. No, non è non è per niente una cosa sana.
No, no assolutamente perché vai a
Non è per niente una cosa sana ed è una cosa che spaventa in realtà. Ehm, ehm, <sucks teeth> non non so ecco, mhmm, in Italia se, mhmm, insomma, n si verifica un po' questo. È chiaro che c'è un po' una mo mhmm, è è brutto dire una moda perché poi siamo parlando di cose gravi e c'è gente insomma che ehm, che ha dei problemi comunque importanti. Ehm, perché stiamo parlando di patologie, non di pensieri o di di, non lo so, l'idea che cioè, mhmm, quindi bisogna sempre fare atten attenzione su questa cosa. L'importanza della salute mentale dico è alla base, no, di una società moderna.
Mh-mh. Mh-mh. No, sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Però No, sì assolutamente; adesso grazi anche per fortuna adesso si sta valutando di cioè si sta considerando di più la salute mentale, perché va secondo me è quella che va a influenzare anche sulla salute fisica.
Sì.
Però è vero anche che ci sono state delle mode. Io mi ricordo che quando andavo alle medie, c'è stata la moda, ehm, della depressione, non sto scherzando, di essere emo, non so se hai capito già i i cosa intendo, no. Okay, e quindi c'è stata proprio c'era chi effettivamente stava male e ignorava il problema e quindi, ehm, faceva de determinate cose per risolvere questo problema, e c'era chi invece vedeva che queste persone avevano più attenzione, e quindi facevano anche loro questa cosa qui, solo per m diciamo moda. E molti l'hanno affermato che era solo perché gli altri lo facevano, perché da piccoli si è un po' influenzati, no. Vedi l'altro cosa fa e lo fai anche tu, s perché sei ancora ignaro di del problema in sé.
Mh-mh. M okay. Ehm, sì, certo. <chuckles> Sì. Mh-mh. Sì. Mh, okay. No, questo certo, questo è molto molto grave, in qualche modo perché comunque non mhmm <smacks lips>

E, mhmm, cioè, n n non so, i genitori andrebbero educati in questo, perché m secondo me molti genitori neanche sanno determinate cose.
Mh-mh. Sì. Ma anche tipo un esempio è mia nonna, no, mia nonna essendo cresciuta nella povertà praticamente perché non è che, ehm, viene da una famiglia molto ricca e vivendo in un paese diciamo un po' retrò tipo cu lo ti s Cuba, no, è 'n po' all'antica ancora, no, e, uhm, lei ogni volta dà el il tablet a mio fratello che è piccolino, ha 7 anni, no, e quando io glielo tolgo lei fa: "Ma dai, l da lasciaglielo, cioè deve giocare, deve godersi" no, perché lei non avendo avuto mai niente vuole che, uhm, i bambini abbiano tutto, ma così secondo me vai a danneggiare e vai poi, allo stesso modo, a ignorare un problema, un pro che può essere causato da questi smartphone a quest' età, perché comunque si è piccoli, e e, tutti questi input vanno nel cervello e, sai, non sai mai cosa può sviluppare.
Mh-mh. Sì. Okay. Ah. Okay. Okay, okay. Sì. Mh-mh. Certo, cer Cer Mh-mh. Sì. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, no, ma difatti ecco, mhmm, ci son tante cose che non si sanno per ignoranza, per perché chiaramente poi sono poi anche fenomeni abbastanza nuovi, no, cioè nel senso che <inhales> effettivamente, diciamo, ancora non è che si sanno, uhm, tante cose sugli effetti prolungati, l'utilizzo dello smartphone noi siamo le prime generazioni che, uhm, come dire, mhmm, <chuckles> ehm, si <chuckles> lo siamo in realtà, cioè nel senso che noi tra 10, 20 anni probabilmente avremo delle conseguenze, non lo so, s su sull'utilizzo
Mh-mh. Sì. Sì. Esatto, noi siamo noi siamo ancora il test. <chuckles> Però è più evidente sui bambini ovviamente, le conseguenze, perché vai già a vedere come da dall'asilo che ha il telefono, vedi già che alle elementari ha qualche problemino che poi chiamano ADHD, che poi chiamano <inhales> con vari termini.
Certo, cer Assolutamen Sì. Sì, sì, sì, sì, assolutamente, hai perfettamente ragione. Diciamo, mhmm, nei più piccoli sono cose che si notano, ehm, molto velocemente. Ma, ehm, sicuramente, ecco mhmm, allora c'è un discorso legato un po' io ad esempio ho una mhmm, mhmm, in realtà una mhmm, diversi amici, ecco, che fanno psicoterapia eccetera, eccetera. Ho 1 amica in particolare psicoterapeuta che lavora molto con adolescenti eccetera, eccetera. E lei mi racconta che la stragrande maggioranza di queste questi ragazzi che vengono da lei, e insomma, poi in realtà
Mh-mh. Sì. No, sì, sì. Okay. Mh-mh, sì. Sì.